Wer zeigte dir einen Ort, den sonst niemand kennt?
Ja ist 'ne interessante Geschichte. Ich habe nämlich 'n Freund, der macht aktuell 'ne Weltreise und ich glaube, ja, wenn ich irgendwas wissen wollen würde, wo es interessante Orte gibt auf der Welt, würde ich wahrscheinlich ihn zuerst fragen.
Mhm, oh. Ja, oh, das, ähm wo wo genau ist der denn jetzt grade unterwegs, wenn du sagst, 'ne Weltreise? Guckt der sich wirklich alles an?
Ja, also er macht nicht klassisch, sage ich mal, einmal ko komplett um die Welt, sondern aktuell ist er in Südostasien und demnächst ist er in Afrika und Südamerika. Aktuell ist, sage ich mal, der Beginn seiner Reise. Er ist noch in Südostasien grade und ich glaube, jetzt grad ist er in Singapur.
Aha. Wow. Ja, das klingt ja sehr interessant. Und, ähm, was glaubst du denn, was, äh, ein Ort sein könnte, wo sonst keiner hingeht, also den niemand kennt? Weil so so touristische Reisen sind ja da sehr ausgeschlachtet schon, aber wenn du sagst, er macht 'ne Weltreise, geht er da eher auf Routen, die unbekannt sind?
Ja, also er will sehr viel ins Inland gehen, nicht so typische Touri Spots ab, äh, klappern, sondern wirklich, ähm, viel ins Inland gehen. Er hat mir erzählt auch und an Orte, die nicht so viele Leute kennen. Ich glaube, wenn du jetzt an Europa denkst vielleicht, klingt Albanien extrem spannend, muss ich sagen, habe ich öfter von Freunden schon gehört, die auch da, ähm, ja öfter mal waren, dass es, äh, wundv wunderschön s sein soll von der Natur, auch Montenegro, ähm, aber sehr unbekannt für Touristen.
Mhm. Mhm. Ach ja. Und ist es dann so, ähm, gibt es da viele Wälder oder ist das eher Gebirge?
Das Interessante daran ist, es ist sehr, ähm, sehr unterschiedlich. Also, es gibt natürlich auch Bergregionen, wo du sehr viel wandern kannst, aber auch so Flachregionen, wo wunderschöne, ähm, zum Beispiel Quellen sind oder so was. Also, es gibt wirklich, äh, f sehr verschiedene Kulturen, auch zum Beispiel glasklares Wasser oder he oder hell so hellblaues Wasser. Also, ich hab wirklich schon auch viel gesehen. Das ist wirklich, ähm, zumindest auf den Bildern, was ich bisher gesehen habe, extrem schön dort.
Mhm. Ja. Also er schickt dir dann doch regelmäßig auch Bilder von Orten, wo er dann, äh, sein wird?
Ja genau, also wenn er irgendwo grad, zum Beispiel, ist, wo vielleicht jemand Interessant Interessantes ist, was vielleicht auch, ja, sehr imposant aussieht, kriege ich regelmäßig Videos oder Bilder und das ist wirklich, ähm, boah. Also wenn du siehst, so 'n bisschen Kultur, die grade dieses südostasiatische ich hab jetzt grade grade von Europa was erzählt, aber er ist ja in Asien grade. Asien ist extrem extrem, ähm, anders im Vergleich zu Europa.
Mhm. Ja. Es ist ja sicher auch noch mal 'n Unterschied, ob er jetzt dir Fotos schickt oder ob man wirklich vor Ort ist und das dann wahrnimmt, ne?
Ja, total.
Also, wenn die Fotos dich schon so faszinieren, ähm, hast du denn selber mal vor, dann da dorthin zu reisen?
Auf jeden Fall, also ich pla plan aktuell schon 'ne Reise, die in die Richtung gehen soll und, ähm, ja, es ich glaube, ich werde auf jeden Fall da mal hinfahren und, äh, mir das Ganze mal anschauen, weil, wie gesagt, die Bilder machen Lust auf mehr.
Mhm. Mhm. Jetzt noch mal zurück, weil du hast ja gesagt, du, ähm, hast jetzt, ähm, grad von Europa geredet, äh, Albanien, Montenegro, äh, diese Richtung. Ähm, das ist ja auch was, was nicht so sehr touristisch erschlossen ist, oder?
Ja, total. Also, da gibt's, ähm, ja, glaub ich, viele Rohdiamanten, einfach weil ich glaub, einfach diese es k sind keine klassischen Urlaubsorte. Ich glaub, viele Menschen weichen eher nach Griechenland oder Kroatien aus, weil sie denken, dort ist ähnliche Kultur oder kulturelle Vielfalt. Aber, hm, Albanien und Montenegro ist 'ne Richtung, die fand ich persönlich immer sehr spannend. Es ist so 'n bisschen so wie Portugal, so, d das ist 'n bisschen so dieses neben so größeren Touristenspots ist 'n bisschen un unbekannter.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm, w w wo lässt du dich inspirieren? Also, s ähm, ge ge gehst du da auf Social-Media oder, ähm, äh, g t schaust du tat tatsächlich noch in echte Bücher, zum Beispiel?
Ja, ist sehr verschieden. Also wie ich hab ja 1, 2 Freunde, die auch in der Welt aktuell unterwegs sind. Ich hab, zum Beispiel, welche ein einen Freund, der wohnt der wohnt, zum Beispiel, fest in, ähm, Montenegro, deswegen hab ich da auch die, ähm, ja, Eindrücke. Aber wenn ich jetzt wirklich mal was Verrücktes sehen will, was jetzt vielleicht die Jungs auch nicht unbedingt mir zeigen, dann nehme ich mir meist, äh, Social-Media zur Hand. Also oftmals so, ähm, ja, bestimmte Creator oder ja Accounts posten natürlich immer so Content in die Richtung und da lasse ich mich oftmals inspirieren. Und da gibt's viele wirklich Orte, die extrem, extrem einladend aussehen.
Ah, ja. Achso, mhm. Mhm. Ja, und bist du denn da, ähm, wenn du dann selber unterwegs sein würdest oder warst du schon mal selber unterwegs und, ähm, postest denn Sachen oder bist du dann eher, dass du das für dich so einfängst?
Also, ich war bisher nicht an so exotischen Orten, aber wenn ich wirklich solche, ähm, Orte sehen darf und erleben darf, dann poste ich schon auch gelegentlich was. Also ich bin etwas habe mir etwas mitreißen lassen von der modernen Welle. Viele meiner Freunde machen das genauso, deswegen eigentlich habe ich's mit diesem ganzen Social-Media-Thema erst ziemlich spät gestartet, aber dadurch, dass meine Freunde oder viele meiner Freunde das auch nutzen, bin ich auch mittlerweile so, dass ich viel poste.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Na ja, das ist ja auch was, wo man, halt, sich selber so Ideen holt oder, halt, natürlich anderen auch Ideen weitergibt, ne? Und, ähm, du sagst dein, äh, einer Freund, der ist jetzt in Südostasien unterwegs. Ähm, has hast du da schon mal, äh, warst du dort schon mal oder ist das auch in Planung?
Es war ich war noch nie dort. Ich find's extrem spannend, weil ja auch die Eindrücke, die er, sage ich mal, teilt, sind extrem interessant. Aber, ne, ich selbst war noch nicht da bisher.
Mhm. Mhm. Mhm. Ähm, kannst du noch mal beschreiben, wenn du, äh, jetzt so 'ne Reise machen würdest, wie würdest du dich am besten drauf vorbereiten?
Boah, das ist, glaub ich, äh, se sehr individuell immer jetzt schon, wo du hingehst. Zum Beispiel, wo ich auf jeden Fall mal hin möchte, so was ich, äh, sehr, äh ja auch planaktuell ist Lappland, so die Nordlichter sehen. Aber, ähm, ich glaube ja, je nachdem, was halt grad auf dem Plan steht, äh, Kleidung einkaufen. Natürlich auch, wenn du in exotische Länder fährst, mal gucken: „Okay, was sind da vielleicht für gefährliche Tiere? Brauch ich vielleicht irgendwelche Impfstoffe auch?“ Weil es gibt ja auch, ähm, ja Krankheiten, die halt verbreitet sind, wo man sich sehr schnell anstecken kann, wenn man da nicht vorbereitet ist drauf. Deswegen so, Gefahr natürlich vorher abchecken. Aber okay: „Wo bin ich? Was kann ich da vielleicht schon mal machen?“ Weil wenn man schon mal vor Ort ist, will man da die Region genießen, kennenlernen, das Wetter genießen und nicht, ähm, gucken: „Okay, wo kann ich jetzt hingehen, wenn ich schon mal da bin.“
Mhm. Wow. Woll. Ganz genau. Mhm. Ja. Und, ähm, hast du denn da auch vor jetzt zum Beispiel mit deinem Freund, äh, oder mit deinen Freunden, die da die du da so hast, dass du mit denen das zusammen machst oder hast du v vor, das alleine dann zu entdecken?
Teils, teils. Also, ähm, zum Beispiel Montenegro. Meinen Freund werde ich demnächst besuchen, da werde ich da werden wir zusammen da werde ich bei ihm mit wohnen. Wir werden zusammen auch einiges machen, aber ich werde bestimmt auch mal, äh, ja kleine Teil Teile der Reise alleine angehen oder alleine machen, weil einfach, ähm ja er kann zwar vieles machen und er weiß ja schon viel, aber irgendwie so 'n bisschen, wenn man unterwegs ist auch mal sich selbst zu finden, ist auch gar nicht schlecht, glaub ich.
Ah ja toll. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich schon mal, ähm, etwas einfacher, wenn man jemanden da vor Ort hat, der einem so 'n bisschen, äh, so zeigen kann, was es was geht und wie sind die, ähm ja, wie ist es da wie der Ablauf da ist oder so.
Ja, total. Das ist natürlich maximal hilfreich und, ähm, ja, kann man jedem nur weiterempfehlen, das mal zu probieren. Also, ich habe festgestellt, dass es wirklich, ähm, sehr schöne Orte gibt, die man einfach nicht kennt vom Hören her. Deswegen 'n bisschen recherchieren in die Richtung und da kann man wirklich viele, sehr interessante Stellen der Welt finden.
Mhm. Ja und, ähm, mit deinem Freund also, der jetzt in Südostasien ist, da hast du gesagt, der ist jetzt grade in Bangkok?
Äh, <clicks tongue> Singapur, aber ähnlich.
Ach Singapur, sorry. <chuckles> Sorry. Oh, Mann. Ähm. <clears throat> Äh, ja, und Bangko äh, Singapur ist, ähm, äh, auch was, was dich reizt? Oder hast du da andere Ziele, die du gerne entdecken Weil Singapur ist ja auch eher 'ne größere Stadt.
Alles gut. Alles gut. Ja, alles gut. Ja, also, er ist dort angekommen, und er will's halt da 'n bissl anschauen, aber es geht quasi weiter in Richtung Thailand, ähm, Indonesien, die Ecke. Also, da gibt's wirklich das ist eher so, wo ich hinmöchte auch, weil dort gibt's wirklich viele interessante Sachen zu sehen, die wir einfach aus Europa gar nicht kennen. Die Tiere, die Kultur, das Klima. Eigentlich primär die Natur interessiert mich sehr, weil ich glaube, da gibt's wirklich viele, viele Rohdiamanten, die wir uns gar nicht vorstellen können hier in Europa, aber die unfassbar unfassbar schön sind.
Mhm. Ah ja. Ah. Mhm. Ja. Mhm, ja, und, äh, wenn du dann da unterwegs wärst, würdest du da dann, äh, zu Fuß unterwegs sein oder w wie ist das dann geplant mit der Fortbewegung?
Total spannend, also ich glaube, da gibt's verschiedene Wege, aber ich bin ich bin immer ich bin in meiner Jugend auf Moped gefahren und ich liebe diese Kultur da in Südostasien mit diesen, äh, Rollern, wo jeder 2. oder jeder so 'n Roller besitzt und die einfach damit die ganze Zeit hin und her fahren, klar, hä Verkehrs ist bissel verrückter, also muss man wirklich sehr sehr aufpassen, aber, ähm, ich glaube, es ist sehr sehr, äh, gut, sich damit zu bewegen.
Mhm. Ah ja. Ah ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, wahrscheinlich kommst du dann auch besser so an an Orte, die noch nicht so sehr erschlossen sind. Ich meine, wenn da dann, hm, keine keine befahrbaren Straßen sind, wird's natürlich auch 'n bisschen schwierig, ne?
Ja, total, da muss man natürlich auch aufpassen, wo man hingelangt, weil, ähm, ja, wenn man irgendwo s stecken bleibt, gibt's glaube ich keinen Pannensupport wie in Deutschland, kein ADAC und, äh, ja, fa in den falschen Ecken hängen auch vielleicht die falschen Leute. Also die Banden gibt's da auch 'n bisschen, natürlich verstärkt im Vergleich zu Deutschland. Aber ich glaube, wenn man da 'n bisschen aufpasst 'n bisschen guckt, dass man vielleicht nicht allzu verrückte Sachen macht ohne Locals, dann, ähm, sollte man da auch klarkommen, denke ich.
Mhm. Ne. Ja. Hm, also, siehst du ja schon so, dass wenn du da jetzt, ähm, eher dann dir, äh, Locals au äh, suchst, äh, um da Orte zu entdecken, bist du schon eher auf der sicheren Seite?
Ja, also ich denke, viele Orte kann man besser erkunden, wenn man sich 'n paar lokale Menschen sucht, weil viele, ja, Geheimspots, äh, wenn sie jetzt nicht teue wenn's wenn man dafür bezahlen muss, gibt's oftmals Leute, die, ja, keinen, sag ich mal die für Provision hin vermitteln, aber wenn man wirklich Menschen hat, die jetzt keinen Job da haben in der Touristenbranche, dann weiß man, bei denen ist man eigentlich gut aufgehoben und, äh, findet die Rohdiamanten. Auch wenn das vielleicht, ähm, hoffentlich keine, äh, Bandenmitglieder sind weil wenn sie Bandmitglieder sind, treiben sie natürlich genau dahin. Ist natürlich immer die Gefahr, wenn du halt die Leute erst kennenlernst vor Ort. Aber grundsätzlich, ähm, kann man, denke ich, gut da ander oder kann man gute Kontakte knüpfen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Hm, na ja, gut, du hast ja jetzt so quasi dein Freund ist ja schon d dort, der kann ja dir dann auch Kontakte weitergeben, wenn er m mitkriegt, die sind, äh, zuverlässig, ne? Das ja immer auch 'n bisschen schwierig, da, äh, so die richtigen Kontakte zu finden. Wenn du schon beschreibst, es könnte auch 'n Bandenmitglied sein. Hm, ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, ähm, für andere Leute. Da muss man halt natürlich vorsichtig sein.
Total, also muss man sich 'n bisschen recherchieren, vielleicht vorher wo ist ganz schlimm, wo man vielleicht welche Regionen man nicht kennen sollte, weil da gibt's sch auch, glaub ich, viele Sachen, wo man wirklich aufpassen muss, aber grundsätzlich ja. Ich glaube 'n bisschen umhören bei Freunden, bei Bekannten und wenn nicht, ähm, findet man da auch irgendwo 'n Weg, wie man vorsichtig sich rantastet. Wie gesagt, ähm, im Ausland sollte man grade immer 'n bisschen demütig sein, keine große Klappe haben und einfach, ja, sein Bestes geben. Und ich glaube, wenn man da 'n bisschen vorsichtig rangeht, dann wird man auch auf die richtigen Leute stoßen.
Mhm. Ja, und deswegen ist ja auch wichtig, dass du halt im Vorhinein, äh, schaust, was sind die Regeln? Woran muss man sich auf jeden Fall halten, ne? Weil du willst ja auch nicht, ähm, in irgend 'n Fettnäpfchen treten und dann, äh, hast du dann Sa hast du dann den Salat so. <chuckles>
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das, ähm, sollte man möglichst vermeiden. Ja, das stimmt.
Mhm, und, ähm, war das bei dir schon immer so, dass du so, ähm, gerne, äh, so unbekannte Orte entdecken wolltest?
Total, also ich hab's in der Region oft gemacht, ich war oft auch mit Freunden in so, ja, Gebäuden ja, ne, so Lost Place Erkundungen, die einfach so interessant waren. Aber ansonsten, ähm, meine Eltern sind in der Jugend mit mir immer nur also was heißt nur, ich bin dankbar, dass, äh, dass wir Urlaub Urlaub gemacht haben, aber wir waren eigentlich fast immer an der Ostsee in Deutschland. Einmal in Bulgarien, einmal waren wir in Griechenland letztes Jahr, aber ansonsten eigentlich immer nur so deutsche Urlaube, sag ich mal, obwohl ich der Meinung bin, die Welt ist wunderschön, man kann so viel erkunden. Klar, ich hab 2 Geschwister, ist immer alles 'n bisschen teurer, aber ich bin eigentlich der Überzeugung, dass ich persönlich sehr, sehr viel noch sehen will von der Welt. Und das werde ich auch machen, denk ich. Also da gibt's, glaub ich, viel zu erkunden, was ich versuchen werde noch.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also ich meine, man hat ja, ähm, wenn man jetzt, äh, den deutschen Pass hat, sogar sehr viele Möglichkeiten, viele Länder zu besuchen, ohne, äh, irgendwelche Probleme, ne? Das ist das ist ja nicht immer so. Ähm, du musst ja nur das richtige Visu Visum haben und dann ist das ja geht das ja ganz einfach, ne?
Zu teuer. Ein Privileg, was man als Deutscher oftmals unterschätzt. Also das ist wirklich, ähm, extrem, extrem nützlich der deutsche Pass.
Mhm. Ja. Und, ähm, sag mal, du hast gesagt, mit deinen Eltern warst du dann eher so an der Ostsee, äh, aber ist es dann trotzdem da gibt's ja auch Orte, wo nicht jeder so hingeht, aber es reizt dich jetzt schon mehr im Ausland, äh, solche Orte zu erkunden.
Ja, also ich muss sagen, ich war zum Beispiel auch mit meinen Freunden, also wir waren immer am gleichen Ort an der Ostsee, deswegen weiß ich also deswegen weiß ich immer ziemlich genau schon, äh, wie der Ort aufbaut, was da so gibt. Mein meinen Freunden war ich zweimal Mo Moped, also quasi bin in Holland auch an der Ostsee und da waren wir an anderen Orten jeden Tag woanders, es war echt 'n Abenteuer und genauso stelle ich mir eigentlich vor, dass man viel erlebt, viel sieht und ich glaube, das ist auch im das, wie ich's im Ausland angehen will, also immer viel sehen, immer viel erkunden, weil wie gesagt, es gibt so viel tolle Orte da, glaube ich, und die, äh, wollen erkundet werden, zumindest will ich sie sehen.
Mhm. Ja. Hm. Cool. Ja. Mhm. Ja, na ja und das ist ja schon, äh, auf jeden Fall 'n Anreiz, andere wenn du sagst, ich möchte das gerne sehen, dann solltest du das auf jeden Fall machen. Und es hört sich auch so an, als ob, äh, das halt, äh, dir auf jeden Fall total Freude macht, so, äh, solche Gegenden zu erkunden. Und, ähm steht dann jetzt als Erstes, äh, Südostasien auf deinem Plan oder eher, ähm, doch äh, ne, du hast gesagt, Montenegro, richtig?
Ja, also ich plane nächstes Jahr sehr viel zu machen. Also ich habe gar keine Reihenfolge, genau. Ich werde im Frühjahr auf jeden Fall in Montenegro sein. Ich überlege eventuell, im Winter mal nach Lapp Lappland oder Spanien zu fahren noch mal und, äh, da meine Zeit 'n bisschen zu vertreiben und zu überle also ich spiel sehr viel mit, äh, Gedankenexperimenten, wo ich als nächstes hingehen könnte, was spannend ist und da freue ich mich schon sehr darüber ehrlicherweise. Also ich glaube, da gibt's viele Plätze, die viel versprechen und viel, ja, zeigen können.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ähm, mit Lappland, ist das denn sollte man da zu 'ner bestimmten Jahreszeit dann hingehen, um das zu sehen, was du gern sehen möchtest?
Im Winter bietet sich's am besten an mit den, äh, Lichtern, mit den Nordlichtern. Ja, gut, da ist auch extrem kalt zurzeit, also sage ich mal, ähm, diese Kälte begünstigt das so 'n bisschen. Das ist wäre, also ist der Optimalfall im Winter, sage ich mal.
Ah ja. Mhm. Mhm. Ah ja. Und wenn du, äh, Montenegro, da ist, äh, jetzt eher dann Sommer geplant, oder?
Ja, mehr so, F Anfang Frühling, also wenn's schon 'n bisschen warm ist, weil Montenegro wird immer 'n bisschen wär also ist immer 'n bisschen höhere Temperaturschwankung, aber, ähm, also weil's auch am Mittelmeer ist und das, äh, Mittelmeer ist immer so bisschen, ähm, ja weniger beständig in der Temperatur und dem Wetter. Das heißt, ähm, da wird's 'n bisschen wärmer sein im Frühjahr schon und, äh, da ist mein Freund dann auch dauerhaft da, deswegen ist es so der Plan.
Ah ja. Ah ja. So, ja, dann macht das ja Sinn. Und aber du bist jetzt nicht so festgelegt: „Oh ne, ich möchte auf keinen Fall dahin, wo es super kalt ist.“ Weil Lappland ist ja kalt wahrscheinlich und, ähm, du bist da einfach dann so die richtigen also, so richtig ähm, die richtigen Klamotten werde ich schon hal dabei haben, so.
Ganz nach dem deutschen Motto: „Ähm, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.“
<giggles> Ganz genau. Ähm, also fand ich jetzt total interessant, ähm, wie du das so berichtet hast und äh da das macht richtig Lust darauf, auch mal so an unbekannte Orte zu gehen, wo halt echt nicht jeder hingeht. Ähm, ja, möchtest du noch was Wichtiges zum Abschluss mitteilen?
Ja, also wenn ich jetzt überlege, was ich dir vielleicht auch raten würde, ist, dass du auf jeden Fall den Mut haben solltest. Ich war auch 'n Auslandsjahr in Kanada, also ich habe wirklich auch schon viel gesehen. Deswegen würde ich dir wirklich, ähm, ja, ans Herz legen, nimm dein Herz in die Hand und, ähm, trau dich neue Sachen zu sehen, weil es gibt auf dieser We Welt so viel sch schöne Orte, so viel Wunderschönes zu sehen. Man muss nur trauen und den Mut haben, das Ganze zu erkunden. Deswegen, das wäre mein Rat an dich.
Mhm. Super, Abschluss, genau, raus aus der Komfortzone, dann seh dann erlebst du neue Sachen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, war super.
Total, danke. Viel Spaß beim Reisen wünsche ich dir.